Ừm, có nghĩa là cái thôn Vĩ Dạ đó là làm cho các bạn rất là bất ngờ về cái sự yên bình của nó khi mà mặc dù nó ở bên cạnh thành phố phải hông? Ừm.
Đúng rồi, nó ngay cạnh thành phố nhưng mà nó có một đem lại vẻ yên bình. Và đấy, ưm, thôn Vĩ Dạ là một cái mà nó đưa vào vào thơ văn rất là nhiều đấy.
Ờ. Ờ, có cái tác phẩm "Đây thôn Vĩ Dạ" đúng hông? Rất là nổi tiếng ở trong cái nền văn học Việt Nam nhỉ. Ừm. Thế thì bạn đã ờ ờ, đấy ở thôn ấy, thì bạn có trải nghiệm, kiểu, ăn uống gì ở đấy không hay là chỉ đi, ơ, đi xung quanh để thăm làng quê các thôi?
Đúng rồi. Hàn Mặc Tử. Ừm. Thực ra thì ăn uống thì nó cũng không không có gì. Thực ra nếu mà mà kể về ăn uống thì nó cũng như, kiểu, ở trong khu khu ch khu thành phố thôi, bởi vì, thì đặc sản thì nó cũng thế thôi mà, chứ nó không có cái gì, gọi là, nó nó nó gọi là, chỉ chỉ có khu đấy mới có cả. Chỉ có là về có cái không khí ấy, không khí, kiểu, làng quê, không khí làng quê ấy, không khí nó yên bình thì ở đấy là mình cảm nhận được. Còn về đồ ăn thì đồ ăn thì cái hôm đi chợ bọn mình trải nghiệm nhiều hơn, ví dụ như ở trong chợ thì mới vào mình có thử món, a, bún nghệ.
À. Ừm. Ừm. Không khí à? Ừm, có nghĩa À. Ừm. Uầy. À, bún nghệ hả?
Ừm, bún nghệ ăn rất là lạ, nguyên liệu thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu, nó chỉ là bún này, sợi bún nó nó làm với nghệ, nó thành một cái màu vàng khá là đẹp, xong nó cho mấy, kiểu như, kiểu, ờ, ơ, lòng á, biết lòng dồi mà, dồi hông tiết ấy, đấy, xong kiểu họ xào lên, xào lên kiểu, à, nêm nếm gia vị xong nó cay cay, xong có mấy cái vị của rau thơm các thứ nữa, ăn nó ăn khá là khá là bắt miệng. Thêm cả s sau đấy thì bọn mình còn đi, ơ, ăn, a ở đấy có một món, a ở Huế có một món, a, khá nổi tiếng đấy là chè cung đình.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Thế à? Ừm. <chuckles> Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Chè cung đình. Ồ. Nghe nghe nghe hấp dẫn nhỉ, ừm. Thế cái món chè đấy có, ưm, nguyên liệu là gì đặc biệt hông?
Ừm, nó làm Ừ, nó làm ra m Thực ra thì, ừm, cái đấy ăn thì cũng không rõ. Về các nguyên liệu thì tớ nghĩ là cũng cũng cũng cũng bình thường thôi, nó cũng là, ờ, ờ, thông dụng như kiểu các loại chè khác nhưng mà cách làm của nó, ừm, nó làm khác đi một tí. Ví dụ như nó làm thêm một cái, a, cái nó làm thành một cái mẹt có 12 cái bát, kiểu, a, cốc chè có 12, 12 cái, ờm, ờm, vị chè. Đấy là làm mười hai cái bát, mỗi cái bát nó bằng cái bát nước chấm ấy.
Ừm. Ờ. Thế à? <chuckles> À. Ồ! Nhiều bát nhỉ. Ừm. À, ừ.
Nó nhỏ nhỏ bằng cái bát nước chấm ấy, đấy, nó đầy khoảng lưng lưng một cái bát đấy. Đấy, thì, gọi là, một cái khay 12 bát đấy là nó có đủ các vị của cái chè cung đình.
Á, nhỏ á nhỉ? Ừm. Thế là mình có sử dụng nó, kiểu, trộn vào với nhau hay là ăn từng bát riêng một, từng bát riêng một? Ừm.
Đâu ăn ăn riêng chứ, nếu mà trộn với nhau nó thành chè thập cẩm rồi.
À, thế có nghĩa là mười hai vị nó sẽ khác nhau, đúng không? 12 vị khác nhau. Ừm.
Đấy có một cái Ừ. Nó có một cái chè rất đặc đặc biệt mà lần đầu tớ thấy, đó là cái chè gì nhỉ? Chè, chè mà nó có một cái viên nhá, viên tròn tròn xong nó bịt bọc bên trong là thịt quay.
Ừm.

Ừm, toả là cái cách chọn đi tàu này cũng khá hợp lý, là vừa tiết kiệm được tiền nại còn vừa có những cái trải nghiệm, gọi nà, ngắm cảnh cùng nhau, đúng không? Ừm hả, ô kê, thế còn bạn có thể kể cho mình về các cái, ơ, khoảnh khắc làm bạn nhớ mãi trong, cái cái hay là vui buồn ở trong các cái, ơ <tsk> chuyến đi đấy không? Trong cái chuyến đi mà đến Huế, Đà Nẵng đó không?
Ừm, đúng rồi. Thì, ừm, đợt đấy là mình bọn mình đi tàu. Đi tàu thì nói chung là, ờm, 4 đứa thuê 1 cái khoang nớ, có một cái khoang giường nằm là cũng có 4 giường. Ấy, là, à, là anh em, a, à, chơi, nói chung vừa đi vừa ngắm cảnh vừa, ờ, chơi, kiểu, chơi ma sói, chơi đủ các thể loại, cà mấy cái trò board game ấy. Đấy, rủ người ta chơi. Nói chung nà, khá là vui, nhìn chung khá vui, xong xong thì hôm đấy là đầu tiên thì mình đến Huế, lịch trình hôm đấy là đến Huế. Thì đến Huế thì, ờ, ờ, đến khách sạn cất đồ xong, ơ, ờ, mấy đứa bắt đầu đi, ơ, đạp xe đạp xe quanh khu chỗ chợ Đông Ba ở Huế á, đi trải nghiệm thực, ưm, trải nghiệm ẩm thực, trải nghiệm, ờ, văn hóa ở đấy. Nói chung là, nó cũng khá nhiều khá nhiều cái rất là hay ở ở đấy mà đến hôm đấy mình mới khám phá ra.
Eo. Ô. <chuckles> À, ừ, thế à? Ừm. Ờ, ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm. À.

Ôi, <chuckles> vãi, ê, còn có cái chè đấy luôn á? <chuckles>
<hiccups> Đúng rồi. Nó gọi là cái chè gì ấy, nhưng mà t thấy khá nổi tiếng.
Ờ. Trời, ăn thế
Hôm đấy thì tao không dám ăn, hôm đấy thì tao không dám ăn, kiểu, kiểu, không không không không phải không phải là không dám ăn, mà cảm giác là, kiểu, mình đang ăn đồ ngọt nó thanh thanh ấy, xong tự dưng làm cái miếng thịt vào, thì cũng cảm giác không thích lắm. Nhưng tao không ăn chè đấy, tao ăn chè khác thôi. Nhưng mà có chè đấy mà thấy người ta gọi cũng cũng nhiều nha. Chè cũng họ gọi là cái gì thịt heo ấy, cái gì, cái bên trong là đúng là miếng thịt heo luôn.
Ừ, ăn có ổn không vậy? Ừ. <laughs> Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, vãi, cứ nghe Nghe lạ nhỉ? Ui, lần đầu tiên có thể có cái l nghe thấy cái kiểu chè đấy luôn, còn chè đã chè, kiểu, đồ ngọt rồi lại còn có món mặn ở trong nữa, thì không biết là nó sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự là cảm giác rất là kỳ lạ.
5 miếng. Đúng rồi, nói chung là nó nó, ừm, tao nghĩ là phải có lạ lạ, chẳng qua hôm đấy là hôm đấy mình cảm giác là mình không quen nên mình kh không ăn thôi, không chọn thôi.
Thế còn những cái bạn khác những người bạn khác thì có thử chưa và thấy th ưm, chia sẻ cảm xúc với bạn thì sẽ là món đấy ngon không?
Những người khác thử thì thấy bảo ăn cũng cũng được ăn cũng được.
Cũng được à? Ờ, cũng ngon à?
Ăn cũng cũng cũng ngon, nhưng mà tao thì, kiểu, quan điểm là ăn mấy cái đồ ngọt ngọt ấy thì không không nên không nên có tí ấy vào, sợ nó đau bụng thôi.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. <chuckles> Ừm.
Không có độ mặn ấy. Rồi, ở đấy thì cũng, ơ, đi ấy, hôm sau thì cũng đi ở trong, ơ, ờ, kinh thành Huế ấy, nó khá là rộng. Nói chung là đi ờ, nếu mà nó có hai hai lựa chọn, một là mình tự đi, ha mình mua vé mình vào tự đi, còn nếu không thì sẽ có hướng dẫn viên, người ta sẽ dẫn đến từng điểm một. Thì thực ra cái nào cũng được thôi, hướng dẫn viên thì người ta sẽ đưa cho bạn theo một cái luồng, a, theo một cái luồng, ừm, người ta có sẵn này. Đấy, là đi từ chỗ này đến chỗ này, và nhưng mà người ta chỉ đưa những điểm chính thôi, còn lại thì những cái điểm phụ khác thì mình có thể tự đi, đấy thì tùy. Còn nếu mà mình tự đi cũng được, vào mình cứ thực ra nó có các các cái biển chỉ dẫn ở đấy hết rồi, xong mình cứ vào đấy là mình đến điểm nào, mình đấy cứ đi vòng quanh đến điểm nào, điểm nào là mình cứ vậy mình đi thôi. Đến đấy thì nó khá là rộng, đi mất nửa ngày đấy.
Ừm. Ừm. Thế à? Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê. Ô kê. <chuckles> Ừm. Ê, Ô kê, thế cho mình hỏi câu hỏi cuối cùng nhá, là nếu mà được, ờm, có một cơ hội khác để đi, thì du lịch như thế, thì bạn sẽ, a, muốn thay đổi điều gì hay là muốn, ơ, ừm, có có muốn cái trải nghiệm kiểu tương tự đó như thế không? Ừm, với các bạn bè của mình không? Hay là mình cũng
Ừm. Có mình mình lúc nào cũng ấy thôi, bây giờ thì cũng chưa có gia đình gì, mà nếu có mà cũng có một cơ hội để mà sắp xếp một cái lịch, ừm, lịch như ngày trước ấy thì mình cũng muốn là có một cái chuyến đi khác nữa. Và ờ.
Ừm. À.
Nói chung là nói chung là, ừm, chuyến đi đấy thì khá là vui khá là vui và nó đem lại khá là nhiều kỷ niệm. Nên mình cũng hi vọng là mọi người có thể sắp xếp được một cái lịch, ừm, lịch nào đấy nó hợp lý để cho để cho tất cả mọi người đều, ờ, đều đi được. Thì cái, tranh thủ thôi, có những cái dịp nào mà mình tranh thủ mình đi được thì cố gắng mình đi thôi, chứ chẳng còn mấy thời gian nữa mà.
Để, kiểu, kết nối. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.

Uầy! Thế thì cái chuyến đi Huế đó và Đà Nẵng nữa thì s s diễn ra vào thời khoảng thời gian nào ấy nhỉ? Và có mấy người bạn đi cùng mày, có mấy người bạn nữa? Ừm.
Ờ. Nó diễn ra vào, à, đầu, à, đầu năm nay, đầu năm nay là bọn tao tổ chức, ưm, đi một chuyến du lịch thì căn bản là <tsk> bây giờ cũng ấy rồi, cũng lớn tuổi rồi, chuẩn bị vợ con hết rồi nên bảo thôi tổ chức một, ờ, buổi, ờ, một buổi đi, ờ, du lịch để cho anh em đi với nhau. Có thể cũng là lần cuối đi xa được với nhau, đi sau vợ con mà đi nó khó. Đấy, để tranh thủ, ờ
Ưm. Thế á? Ừm. Ừm. <chuckles> <laughs> Ờ, có ừm, có nghĩa là có, ưm, thể là đây là chuyến đi cuối cùng trước khi mà, gọi là, chia anh em, gọi là, chia tay hội độc thân, đúng không? Rồi rồi, ờ, các bạn đi lấy vợ các thứ ấy, đúng không?
Ừm, đúng rồi, nó nó cũng chả còn mấy cơ hội nữa nên phải tranh thủ thôi.
Ừm, thế là các toàn các bạn nam thôi à? Hay nà có cả các bạn nữ đi cùng nữa?